Olá, eu estou com uma questão aqui que poxa, eu sou jornalista de formação, mas eu estou querendo fazer uma transição de carreira, pois eu tenho uma veia comercial muito forte da área de vendas e estou com essa dúvida. Queria um aconselhamento para fazer isso da melhor maneira possível. Você pode me ajudar?
Tá. Tá, entendi. Certo. Claro, legal. Se eu puder te ajudar, eu me conta qual que é a a o seu o seu status agora como co eh, você já está pro procurando alguma coisa mais comercial ou enfim, ou ou você continua na sua carreira de jornalista?
Então então eu sou jornalista, mas eu tenho tido algumas algumas oportunidades e nessa última semana me foi proposto um um trabalho bem do da veia que eu tenho comercial de vendas para ganhar, por exemplo, o dobro. Só que eu fico inseguro, pois eu tenho pouquíssima experiência na na área, eu fico meio inseguro nessa nessa troca co na sua opinião, como é que eu poderia fazer isso de uma forma que se fosse suave, por exemplo?
Nessa Certo. Uau! Sim. Eu eu creio que essa essa insegurança é normal, né, qualquer mudança, seja ela qual for, ela gera medo, né. E e você estaria saindo da sua zona de conforto para, eh eh, assumir uma coisa diferente, né. Você você tem um perfil assim de alguém que, eh eh, gosta mais de risco ou você é mais avesso a risco, é mais conservador ou como é que você lida com o risco?
Sim. Não, digamos que eu seja moderado, depende, assim, da situação, eu eu procuro analisar, mas por exemplo, como eu tenho uma veia assim de leitura, né, da da outra pessoa muito forte, a área de vendas me me cativa muito, porque isso tem muita relevância. Então por isso que eu tô bem propenso a fazer essa essa troca, esse can essa mudança diária, mas eu precisaria de um aconselhamento, até pra que eu pudesse ter uma maior segurança, e e conseguir fazer de uma forma suave, digamos assim.
Tá. Certo. Certo. Certo. Sim, é porque a questão salarial de que você falou, é é bem atraente também, né, você pensar que você pode fazer o dobro de dinheiro, é uma uma questão pra se colocar em cima da mesa, e eu penso que por a gente tem que contar assim, tanto com o dar certo como dar errado, né. Então pensando que vai dar certo, um dobro um dobro salário parece excelente, mas eu penso que es ah é, pode ser que você consiga fazer algum planejamento em cima assim, dos 2 cenários sabe, tipo, ah, se dá certo você também não precisa de tanto planejamento, você sabe que a vida vai continuar, eh, de forma melhor. Mas e se der errado, você já pensou em pôr assim num papel mesmo tipo: "Se der errado, o que que eu vou fazer, que que vai acontecer comigo?"
Muito. Com certeza. Sim. É eu tenho eu tenho um pouco desse planejamento, como eu já tenho uma uma experiência na na área do jornalismo e tenho um conhecimento, eu tenho, eh, a certeza que eu posso voltar digamos, se se não for muito do meu agrado. Só que o que que acontece, a área de de vendas me cativa tanto, porque o que que acontece, eu vou ter o meu salário e vou ter um plus por objetivos. Exatamente, e é uma coisa que é muito atrativa, e é uma uma situação que eu tô super acostumado, porque, eh, é uma coisa que, apesar de eu não ter estudado tanto, é uma coisa que eu tô acostumado, por por questões familiares e tudo mais, e só que eu me sinto um pouco inseguro, por isso que eu tô pedindo aí alguma uma orientação pra pra poder fazer da melhor forma.
É Certo. Alguma comissão, hã. Certo. Claro. S sim. Sim. Eu acho que essa essa insegurança, ela é completamente natural, qualquer pessoa na sua posição ia se sentir é inseguro, mas tem horas que se a gente não não se jogar, né, não não tentar, a gente não vai saber qual que é o resultado e e de fa assim, fazendo de uma forma planejada e é é o que você falou, você sempre pode voltar para os jornalistas, jornalismo, se não der certo, né. S deixando as portas abertas e você tem um networking, enfim, eh, e também não quer dizer que às vezes numa área comercial, nessa determinada oportunidade não quer dizer que se não der certo, aí você não vai dar certo em outra posição também comercial paralela, eh, e porque aí você ganha começa a ganhar experiência também, né, eh, a partir do momento que você entra na na área comercial, você vai vai caminhando dentro da área e galgando posições melhores ou ou é oportunidades melhores, você já pensou por esse lado? Tipo "ah, eu eu se eu se eu" É.
Sim. É verdade. Sim. Sim. Com certeza. Poxa, realmente realmente eu não tinha analisado por essa por essa ótica, poxa, obrigado, vou vou ter isso em mente também, eh, porque assim eu nesse primeiro momento, eu tô analisando mais o lado financeiro e também o a questão do coração, porque é uma área que me me chama muito a atenção e é muito atraente pela questão do dinamismo, por exemplo, na área do jornalismo, por mais dinâmico que seja a questão das notícias, a função que eu tenho hoje, ela é, digamos, meio um pouco monótona, por quê? Porque eu faço sempre todo dia praticamente a mesma coisa de uma forma um pouco diferente, porque as notícias elas são diferentes, só que é a mesma coisa, então e eu e e essa questão das vendas, como eu vou ficar um pouco na rua, um pouco no escritório, isso me me cativa e e e me desafia também de certa forma.
Sim. Sim. Tá. Certo. Ah, entendi. Entendi. Sim. Entendi. Sim, parece ser bem mais dinâmico, né, do que o que você tem hoje e e isso isso te deixa é animado, te anima, te uma samona
Com certeza. Muito, muito, muito e e tem a questão do salário, que realmente é assim convidativo, entendeu?
E É, é, o salário realmente, assim, esse pelo que você falou, é uma questão pra pra se pensar sério. E você porque você falou que tem essa veia comercial, uma coisa que vem aí de família, pelo que eu entendi.
Sim, a negociação, eu tenho isso muito forte dentro de mim, a questão de de ler a pessoa, então, por exemplo, eh, quando eu vou fazer uma venda pra pra alguém. Só de olhar pra aquela pessoa, eu já sei mais ou menos como eu posso falar com ela. Então já já tem uma, digamos, uma entrada, não é uma coisa meio assim, não não é meio estranha, eu vou vou diretamente e e já sei mais ou menos como como vou abordá-la, digamos assim.
Ah. Sim. Ah, legal, você já tem um talento nato aí pra pra pra área e e você tem, assim, pessoas que você pode acessar pra pedir uma ajuda, trocar uma ideia, pedir uma orientação? Nã é, eu tô f se se eu estou falando assim, se você se você assume uma posição comercial hoje, você tem um suporte, alguém que você pode recorrer pra pra desempenhar bem as suas funções?
Sim. Sim, eu já conf Sim. Tenho, eu tenho amigos de de adolescência, de infância que que tem tem cargos, assim, digamos, similares, ou trabalho ou trabalhos similares, que que possam me dar que podem me dar algum suporte nessa nessa empreitada nova, caso eu faça caso eu faça essa mudança. Sim. Mas poxa, é realmente o essa ótica que você colocou, eu vou vou pensar direito, mas eu acho que se poxa, me ajudou muito, eu vou vou dar uma analisada para para poder realmente finalizar essa essa transição.
Essa transição. Sim. É. Que bom. S sim. E você já fez algum curso na área comercial? Ou
Já. Já, eu fiz fiz um curso de vendas, fiz um curso de atendimento, também, ao cliente, né, para poder até, eh por exemplo, tem a venda fria e a venda cruzada. São coisas distintas, por exemplo, a venda fria, você faz um contato que você nunca f eh, teve contato com aquele com aquela pessoa. A venda cruzada, você vai falar com o cliente, por exemplo, você tem a marca de televisão e eu vou vender, eh, um acessório para aquela marca de televisão, que eu já vou ter uma lista dos clientes que tem aquela marca, e já já é alguma coisa, digamos, mais fácil.
Ah, legal. Certo. Cer Ah. Entendi.
Entende, tem tem algumas nuances, digamos assim.
Hum. Ah, legal, então você já está conhecendo bem assim onde você vai pisar, eh, você sabe qual que é os os detalhes da a dinâmica da área e tudo mais.
Sim. Sim, já sei já sei um pouco como funciona realmente, eh, a questão realmente é mais a a insegurança de sair mais ou menos do do da zona de conforto, que é hoje o jornalismo para mim, para uma zona, apesar de não ser desconhecida, é uma zona que eu não naveguei muito, digamos assim.
É Sim. Sim. Sim, não, eu totalmente entendo a insegurança. Acho que é super normal, eh, mas pensando na área comercial, ela é uma área que tem muita oportunidade também, né. Aliás, acho que é uma das áreas que mais tem oportunidades e e você acaba, eh, vamos pensando aí, se você consegue, por exemplo, nessa primeira função, ficar pelo menos 1 ano, aguentar, por mais assim, vamos supor que não deu certo, você não tá gostando, eh, mas segurar aí 1 ano, já vai botar no seu currículo 1 ano de experiência e já vai te te inserir numa área que tem muita muita oportunidade, né.
Sim. Com certeza, poxa, eu vou vou pensar então isso com carinho e e com certeza eu vou analisar realmente, porque eu tenho mais de uma proposta pra você ter ideia é realmente foi foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Eu eu vou com a com essa com esses seus conselhos, me me abriu assim um pouco mais a mente lhe agradeço, eu vou vou analisar as empresas. Vou pensar direitinho, vou ver o que quais das oportunidades que se enquadram mais para o meu perfil e e aonde eu vou me sentir assim, digamos, mais confortável, né.
Você Olha. Que legal. Ah, legal. Isso. Sim. Ah, legal, não, eu espero que, assim, se for uma coisa que vai te agregar, que vai te fazer crescer, que vai t adicionar aí, essa essa essa sa sa essa renda, né? Eu v espero que seja da melhor forma possível que você consiga dar esse passo, se for esse passo que você queira realmente dar e se sinta mais seguro pra isso.
Sim. Tá bem, poxa, m muitíssimo obrigado, a tua ajuda foi fundamental pra pra minha decisão final, eu vou vou analisar realmente as empresas, vou analisar, eh, a localização, o realmente a função, o que cada uma pede, o que que vai ser mais dinâmico, né, até para o meu perfil. Eh, e vou tomar uma uma decisão, mas no mais foi foi super te agradeço imenso a a ajuda, foi super esclarecedor pra mim. Muito obrigado, sim?
Sim. Sim. Legal. Ai, imagina. Te te desejo muito sucesso nas suas empreitadas etei entreta <chuckles> Obrigada, tchau, tchau.
Muito obrigado.